はい、こんにちは。
素敵。
えっと、1つ質問させてください。えっとえっと、ま、あの、春夏秋冬、ま、きその季節の話なんですけども。えっと、好きな季節は何ですかね？
はい はい。 そうですね、やっぱりあの、秋とか春とか過ごしやすい季節がいいですね、え。うん。秋はパリに行くのが大好きです。学校が始まる季節なので、あの、遊びに行くと、落ち葉とかが降ってきて、で、子供たちが街に出てきて、なんかロマンチックだなと思います。どうです、どの季節が好きですか？
ああ、は あ、はい。 ええ。はい。 はい。うんうん。 ああ。